Mhm, ja, also, es es ist es fühlt sich also, ich meine, wenn man jetzt 2 Packungen Macarons gegessen hat, so, das sind ja 144 gr in einer Packung, also, sind ja 300 gr Macarons. Das ist schon
Ein Glucose-Spike sozusagen. Mhm. Mhm, mhm. Du weißt aber ganz schön genau, wie viel da drin ist.
Ja. Ja, weil, <snorts> ähm, so grundsätzlich ich war früher auch etwas dicker als Kind. Ich bin dann zwar rausgewachsen, aber im Großen und Ganzen, ähm, habe ich mich schon mit Ernährung auch beschäftigt. Also, ich habe schon immer gerne Zucker gegessen und, äh, ich habe mich 'ne Zeit lang low, äh, keto ernährt, ähm, das hat auch ganz gut funktioniert und ich mir hat es tatsächlich gereicht, äh, auf 50 gr Kohlenhydrate am Tag zu gehen. Also, viele, die kommen erst in Ketose bei 20 gr.
<chuckles> Okay. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Ich habe es letztendlich nicht durch äh, gehalten. Nein, durchgehalten ist jetzt falsch. Ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich das nicht so weiterführen möchte, weil ich dann viele Sachen nicht essen kann. Also zum Beispiel
Ja, es ist ja schon sehr einseitig. Also, du kannst ja keine Früchte im Prinzip außer Beeren essen, das ist ja schon
Hm, die mag ich sowieso nicht. Also, ich lege da auch keinen großen Wert auf Früchte. Ich esse tatsächlich am liebsten nur Beeren.
Früchte magst du nicht? Okay, okay. Okay, dann passt's ja.
Mhm, was aber halt wegfällt, so Pomelo hat 10 gr Kohlenhydrate auf 100 gr, also, da wo möchte ich nicht verzichten und sogar Fenchel zum Beispiel hat auch 10 gr Kohlenhydrate auf 100 gr. Also, man muss sich schon einschränken, man isst wirklich halt Sachen, Gurken, Zucchini, Tomaten, Za muss halt alles tracken. Also bin ich dann auf Low Carb gegangen, weil ich dann halt nicht so den Zucker äh, Lust auf Zucker habe. Aber in den letzten Wochen habe ich halt, obwohl ich mich Low Carb ernähre und auch ausreichend ernähre also, ich a ich achte auch darauf, dass ich halt genug zu mir nehme. Ich bin auch satt. Also, ich meine, wenn ich jetzt so 'n 250 gr Steak esse, und, äh, äh, dann noch Salat dazu, ja? Also das da bin ich eigentlich satt, aber trotzdem ich habe ja dann auch genug Eiweiß und so genommen, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum ich dann noch essen wollen würde. Und dann
Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.